まあ、毎日のね、こう継続ですよね。やっていけばね、もう習慣になるので、ね。あの、ま、諸説ありますけどね。こう1ヶ月だったり3ヶ月だったり続けていくともう完全にね、自分のものに出来るっていう意見がありますから、まずそこまでですね、持っていきたいなっていうのはね、あの、思いますよね。まあ、ほんとに早起きってすごい理想的ですし、あの、新しい習慣を身につけるにはね、やっぱ朝が一番って聞きますから、エネルギーがあるという意味で。うん、そういう時にね、あの、骨太の本とかも挑戦できますし、うん、ちょっと朝にね、あの、趣味の時間持っていきたいなと思いますね。
うん。 そう。 うん。 そう。 そうですね。はい。 <laughs> ね。 はい。 うん、頭もね、すっきりしている状態だと思いますし。で、ましてやね、会社に行かないといけないから、早く早く起きた分ね、うん、かまあ、遅刻することはね、あの、ないでしょうから、理想的なんじゃないですかね？
そう、理想的、ね。なので朝朝どうやってね、起きるかってところっすね。まあ、それはそれで別問題としてあるんですけど、こう趣味に時間を割くっていうところでね、フォーカス当てるなら、忙しい場合はそう、あの、夜は早めに寝て体力回復さして、元気な朝にね、やった方が、ま、より集中して趣味を楽しめる、ね。で、色んな本とか漫画とかインプットして、あの、休日に友人と楽しく語らうっていうところがね、結構、楽しいし、私の理想的な生活なので、うん。それは、<chuckles> まあ、朝活と言いますか、早起きもね、ちょ頑張っていきたいなと思いますね。
うん。<laughs> あ、はい。 はい。 はい。 朝活ですね、そう、うん。そうですね、その状態を休日も同じように持続するっていうのが大事なのかなと思いますね。
いや、それはほんとに仰る通りですね。なかなか出来ないですけどね。なんか寝溜めとかしちゃうので、あの休日はより遅く起きちゃうんですが、ま、あ、はや朝のね、起きるリズムも一定にしするのが理想って言われてますから、うん、そこも意識してやっていこうと思いますね。
<laughs> うん。うん、そう。うん。 うん。 そうですね、ましてやね、休日をお友達とその後出かけるわけだから、ちょっとでも早めに、お起きると、それまでの時間たっぷりとね、趣味に、ね、あの、割けるんじゃないのかなと思いますけどね。いかがですか？